Halo. Malam.
Malam juga. Apa kabar, Mas?
Iya. Wah malam ini baik sih, aku alhamdulillah, Mbak. Eee, Mbaknya sendiri gim
Ah. Iya sama nih. Alhamdulillah aku juga sehat ya. Terus, eee, apa nih, bersemangat juga nih ya buat ngobrol-ngobrol malam ini. <chuckles>
Wih, mantap. Heeh heeh. <chuckles> Iya mantap mantap mantap. Karena memang, eee, hari ini kan libur terakhir ya, Minggu ini karena besok, udah harus kerja lagi nih. Heeh.
Iya, hmm, benar banget tuh. Iya, tapi untungnya nih aku hari Minggu ini lumayan bisa nih memanfaatkan waktu aku, Mas. Jadi kan, seharian ini dari pagi aku olahraga gitu ya, terus jalan sama keluarga. Wah jadi, hari ini ya full aktivitas gitu. <chuckles> Kalau Mas sendiri gimana nih hari ini?
Hmm? Oh. Iya ya ya. Weh mantap. Heeh. Oh. Iya, mmm, hari ini aku, eee, full istirahat ya, di rumah ya, Mbak. Iya, heeh, karena memang udah suatu kebiasaan ya atau misalnya kayak mungkin aku udah muat eee, menanamkan kayak, e keseharusan ya kalau Minggu tuh, udah di rumah aja gitu, enggak kemana-mana gitu. Dan memang, eee, kayak nyiapin mental atau nyiapin mood gitu ya, untuk besok bekerja lagi.
Oh istirahat ya, oke. Iya. Ah, benar benar. Ah oke, lebih ke kesehatan mental gitu ya, bersiap untuk ke untuk kerja lagi besok. Nah, iya sih ya benar benar.
Iya. Heeh, karena aku, eee, walaupun harus keluar kan itu harus, berinteraksi ya dengan orang atau secara langsung gitu. Dan, eee, aku memang enggak terlalu suka kalau misalnya macet macet-macetan gitu ya, atau misalnya harus tempat rame kayak gitu, jadinya pusing dan juga capek sih.
Iya. Heeh, betul itu. Rame gitu ya. Aduh, heeh, pusing. <chuckles> Iya benar juga sih.
Takutnya besoknya gitu, untuk waktu mau kerja tuh malah jadi capek. Gitu sih, Mbak. Hmm.
Heeh. Iya sih ya, kadang aku juga gitu sih. Nah, memang ya masing-masing orang itu, punya ini ya Mas ya, punya cara tersendiri gitu kayak gimana dia mau sehat gitu kan. Nah ada yang, "wah aku nih fisiknya harus aku latih nih biar sehat". Ada orang yang menjaga kesehatan mentalnya gitu ya Mas ya, beda-beda. Oke oke.
Oh. Iya, heeh, betul. Mhm hmm hmm. Iya iya betul, setuju sih. Eee, memang, eee heeh, gimana gimana?
Nah tapi nih kalau Mas tadi nih, ngomong-ngomong soal mental ya aku penasaran tuh kan, apa sih yang hal tersulit gitu loh yang Mas la eee, lakukan kalau mau menjaga kesehatan mental gitu, apa sih tantangannya?
Iya. Hmm. Oke, eee, untuk menjaganya sih kayak aku, eee, ini ya, lebih ke memperbanyak suatu suatu hal sendiri atau misalnya mengerjakan hobi gitu ya.
Eee, heeh, ngerjain hobi. Ah, oke.
Lebih sering kayak gitu sih aku. Heeh, atau misalnya kayak, eee, menolak ajakan teman nih, kalau misalnya enggak terlalu penting-penting banget gitu. Heeh atau misalnya udah sebenarnya enggak apa-apa ya, kalau misalnya temen-temanku itu kayak ngajakin nongkrong kayak gitu, aku selalu ikut sih. Tapi kalau misalnya kayak, eee, jaraknya terlalu deket atau misalnya terlalu sering nih, dalam 1 minggu, itu kayaknya, eee, aku hari Minggu mending di rumah aja deh, gitu.
Ah, iya, bener sih ya. Mhm. Iya. Ah, oke. Iya, capek ya, kan kita juga butuh istirahat gitu ya. Nah, karena memang kan kita sendiri ya, Mas, ya, yang ngerti, eee, tubuh kita nih, gitu kan, ngerti diri kita. Nah, "Wah aku kayaknya udah nggak sanggup lagi, pengennya hari ini di rumah aja nggak ngomong sama siapa-siapa," gitu ya, atau misalnya nih kayak aku kan, "Wah hari ini aku lagi bersemangat nih penuh energi ya, harus olahraga nih gitu, keluar." Nah, kita yang tahu gitu ya, diri kita sedang gimana nih saat ini. Iya, oke.
Hmm, capek. Betul. Nah. Iya iya iya. Mhm. Nah, betul. Heeh. Hmm. Iya iya, betul. Jadinya, eee, kita lebih tahu lah, bener kayak Mbaknya, jadinya karena kita lebih tahu kan kondisi tubuh, jadinya kondisi mental jadinya, ya kita harus jaga, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari segi, eee, hidup sehat, dari segi fisik sih aku biasanya, eee, suka nyempatin ya, kalau misalnya pagi-pagi tuh, eee, suka olahraga gitu, ya minimal olahraga ringan ya. Heeh, olahraganya ringan kayak mungkin jalan kaki atau, eee, lari ya.
Heeh, bener bener sih ya. Iya. Ah, olahraganya pagi-pagi. Iya betul, heeh. Iya, benar banget tuh.
Lari pagi kayak gitu di sekitaran komplek. Atau, eee, kalau heeh.
Iya yang sederhana aja, jadi nggak ribet.
Kalo misalnya kita mau, eh misalnya aku nih aku, eee, nggak mau malah lagi males keluar nih biasanya aku kaya sambil nonton video aja gitu di depan komputer, kayak video yang, eee, latihan gitu yang senam kayak gitu.
Iya, heeh? Eee, heeh. Oh gitu. Iya ya, nggak perlu keluar rumah gitu ya Mas ya, ikutin instruksinya aja tuh dari Youtube atau dari sosial media misalnya kan. Nah, iya sih ya benar benar. Nah, tapi nih Masnya kadang-kadang kalau aku nih ya, eee, aku kan kadang-kadang punya target itu ya, "wah bulan ini aku pengen hidup sehat nih" gitu kan. Aku target, berat badan segini, gitu misalnya kan ya. Tapi ada aja gitu kan tantangannya gitu kan, hal-hal yang menghalangi misalnya ya kayak itu tadi ya, teman-teman yang ngajakin nongkrong, minum-minuman yang manis-manis kayak ngajak ngopi gitu ya Mas ya. Wah, padahal kan aku mau mengurangi gula gitu ya, mau memulai gaya hidup sehat nih gitu kan. Tapi lingkungan sosial kayak, e susah gitu ya ditolak kalau misalnya mereka ngajakin kita jalan. <chuckles>
Heeh heeh. Iya, betul. Mhm, hmm hmm. Heeh heeh. Kalo heeh, gimana? Iya. Mhm. Iye. Heeh. Hmm. Ya apa tuh? Hmm. Iya, ya ya. Heeh heeh. Iya. Mmm. Betul sih. Iya ya ya ya. <chuckles> Iya ya, memang salah satu tantangan ya, eee, yang cukup sulit sih itu ya Mbak ya, aku juga setuju sih.
Iya. Mhm. Iya kan, waduh. Nah, tapi kan memang nih gaya hidup sehat itu nggak cuman soal makan ya, Mas, ya, tapi juga olahraga dan tidur. Nah, di antara 3 itu ya, makan, olahraga, tidur. Nah, mana sih yang paling susah Mas, kontrol gitu, misalnya?
Eee. Memang bajakan gitu. Heeh. Iya. Mmm, betul. Heeh. Ah, kalau aku sih yang paling susah dikontrol itu makanan ya, Mbak, ya, untuk sekarang. Karena memang aku, eee, orang yang hobi atau misalnya bukan hobi sih, kayak lebih suka gitu ya, kayak makan tuh. Apalagi, ya makanannya yang favorit gitu. Nah heeh, apalagi kopi gitu. Itu aku paling nggak bisa nahan sih, kalau misalnya ada di depan, disuguhin sih pasti aku minum ya. <chuckles>
Oh, makan, oke. Hmm, iya iya. Nah, kalau wajib gitu kan Ah, iya iya bener sih, kadang-kadang kan, kita ngerasa kayak kita butuh kafein gitu ya, Mas, ya, pas kerja nih, mulai ngantuk gitu ya, mulai lemes. <chuckles> Perlu nih gitu kan, kopi sama minuman yang manis. Oke, wah, berarti di antara 3 tadi makan ya, Mas, yang paling sulit berarti ya?
Mhm. Nah, betul. Iya, heeh heeh. Betul, setuju. Mhm. Iya bener. Karena memang, eee, yang bikin tubuh tuh, jadinya tidak terlihat sehat ya, atau misalnya tidak ideal, itu karena memang makanannya sembarangan gitu ya. Entah itu makanan yang manis atau makanan yang goreng-gorengan seperti itu ya.
Mhm. Nah, oke. Iya. Iya, minyak-minyak gitu ya? Oh iya sih, mungkin bener. Oke oke.
Iya. Kalau Mbaknya sendiri, setuju nggak nih kalau misalnya makanan tuh mungkin, eee, salah satu tantangan yang tersulit nih, untuk menjaga, eee, hidup sehat Mbak?
Ah, oke, makanan kan memang salah satunya ya, gitu ya, tantangan buat hidup sehat nih. Tapi kalau di akunya pribadi Mas, justru tidur gitu loh tantangannya. Nah, aku itu paling susah heeh, paling susah banget tidur teratur atau misalnya tidur awal gitu ya. Eee, karena ini sudah kebiasaan begadang dari dulu gitu kan. Nah, awal mulanya nih, dari kebiasaan kayak nonton drama Korea, biasalah gitu ya, Mas, sebelum tidur kan cewek-cewek nonton drama Korea dulu nih, gitu kan. Nah ujung-ujungnya jadi bablas kan sampai jam 2, jam 3 pagi gitu kan. Nah, terus ditambah lagi nih, selain hobi nonton malam-malam tadi ya, aku juga pernah punya pengalaman yang kerjanya shift-shift-an gitu Mas. Jadi kan pernah shift malam gitu ya. Nah itu kayak, aku susah lagi tuh buat balik ke kebiasaan normal ya, yang tidurnya malam sampai pagi, terus ditambah lagi hobi yang nonton malam gitu ya. Jadi kalau di aku pribadi sih tidur yang paling susah aku ini sih, yang paling susah aku perbaiki ya, pola tidur. <chuckles>
Mhm. Iya. Oh, tidur ya. Kenapa tuh kira-kira? Nah, mmm. Oke. Heeh heeh heeh heeh, iya ya. <chuckles> Iya. Heeh. Mhm. Oh, iya iya iya. Iya iya iya, betul betul tuh. Heeh. Iya. Oke, iya iya, heeh. Aku ngerti sih karena memang aku juga punya pengalaman seperti itu ya, untuk mengubah suatu pola tidur itu memang agak sulit ya, dan juga memang butuh waktu gitu, dan enggak sesingkat itu. Karena memang, eee, tubuh kan harus membiasakan diri dulu ya. Seperti contoh nih, kayak Mbaknya, kan shift malem ya, itu kan, eee, malam harus terjaga tuh ya, eee, tubuh tuh dan juga mata harus terjaga juga. Jadi mau nggak mau, eee, Mbaknya tuh, harus membalikkan jam tidur ya?
Iya, heeh, iya kan? Iya. Bener bener. Iya. Heeh, iya. Itu dia, heeh, bener banget. Benar benar, iya berbanding terbalik gitu kan dari orang pada umumnya, ya. Wah itu sih benar-benar berat ya. Nah tapi nih, waktu Mas sendiri nih kan katanya pernah pengalaman juga nih kan kayak aku gitu kan. Nah, waktu itu gimana nih Mas bisa mengembalikan lagi pola tidurnya jadi normal gitu. Apakah ada tips mungkin atau saran buat aku?
Kayak gitu, heeh. Iya iya. Mmm. Iya. Ah iya. Hmm. Mmm. Eh, kalau aku, eee, waktu itu gara-gara ini sih Mbak kayak, waktu itu kan masih nganggur ya, jadi belum ada pekerjaan. Jadi kan, eee, waktu luang tuh banyak banget ya, dan nggak harus memikirkan besoknya tuh harus berangkat kerja gitu. Nah, aku tuh mulai merubah kebiasaan tuh per waktu mulai, eee, masuk kerja Mbak. Jadi, eee, sudah kerja tuh kan iya, pagi itu harus bangun ya. Dan memang itu perasaan tuh mata beratnya minta ampun tuh Mbak. Karena memang iya, karena memang biasa bangun kan jam 10 jam 11 gitu kan. E karena memang sering begadang kan sampai jam 3 atau jam 2 gitu.
Iya. Heeh. Oh iya, benar. <chuckles> Iya iya, terus? Ah pas udah kerja. Iya pasti sih, kebayang. <chuckles> Iya, heeh. Iya, heeh.
Jadinya, eee, aku tuh belum terbiasa tuh jadinya, berat banget pagi-paginya. Tapi, eee, seiring berjalannya waktu sih jadinya terbiasa ya, aku jadi eee, disi lebih disiplin kayak, jam 10 tuh udah dur gitu, udah, udah siap-siap mau tidur.
Mhm, iya. Ah, gitu, oke. Berarti kita ini ya Mas ya, harus sabar aja dan konsisten gitu ya, jangan jangan ikutin maunya mata kita nih gitu kan, tidur pagi harus kita paksakan, siap-siap kerja dari pagi, misalnya mandi awal gitu ya, jadi seger kan matanya jadi, cerah gitu kan ya, e jadi melek matanya. Ah oke, ya benar benar.
Tuh sih, hmm. Karena mmm? Iya. Ah heeh. Nah, hmm. Gerah, iya, betul. Kalau aku sih biasanya, mandinya air dingin ya Mbak jadinya lebih ini sih, jadinya lebih melek gitu. Kalau misalnya air panas sih, air hangat kan malah jadi rileks ya. <chuckles>
Iya. Oh iya, oke, benar benar sih boleh aku coba. Iya, jadi rileks ke malah mandinya lama lama gitu kan, maj makin terlambat nih pergi ke kantor. <chuckles>
Jadi ngantuk. Heeh. Iya benar, nah, selain itu sih aku kayak ini sih Mbak, kayak membangun habit, membangun habit dari lingkungan ya atau misalnya dari suasana kamar gitu. Kayak contohnya jam 10 tuh aku udah matiin lampu.
Heeh, oke oke. Iya? Ah iya.
Terus, eee, matiin semua kayak perangkat-perangkat elektronik, kayak gitu. Itu bener-bener udah jam 10.00 tuh dah dimatiin, udah gelap kamar, tuh. Jadi memang, tubuh tuh kayak, eee, kayak kita tuh, ngasih tahu ke tubuh tuh, kalau misalnya jam udah jam tidur nih, kayak gitu.
Oh, iya, bener. Ah, oke. Iya iya. Udah waktunya, ah, heeh. Oke oke. Wah, berarti kita harus menciptakan suasana, supaya menggiring tubuh kita dan pikiran kita, jadi, "Ah, iya nih, waktunya tidur," gitu ya, Mas, ya? Wah, oke oke. Wah, ini juga tips yang bagus juga, nih. Iya, bener nih, bakal aku coba, nih. Kalau bisa malam ini langsung, gitu kan. Wah, makasih ya, Mas, ya, sarannya dan tipsnya. Oke, oke, nah.
Heeh. Iya, betul. Mungkin bisa dicoba, sih. <laughs> Hmm. Iya, nggak papa. Iya, ya, sama-sama, Mbak. Semoga bisa ini, bisa berubah, nih. <chuckles>
Heeh, betul, <chuckles> itu dia. Nah, tapi nih, itu Mas, eee, saran yang tadi itu, apakah Mas bener-bener, eee, temukan sendiri, gitukah? Atau memang ada peran keluarga atau temen, gitu tuh, yang bantu Mas untuk bisa hidup sehat atau tidurnya normal lagi, gitu?
Mhm, gimana gimana? Iya. Heeh, mmm. Hmm. Heeh. Iya. Oke. Eee, itu tuh, aku sebenernya liatnya dari internet, ya. Karena memang, eee, ada yang perna iya, ada yang pernah eee, aku masih inget, tuh. Jadi, kalau mau tidur cepat tuh, buat suasana di lingkungan atau s yah, lingkungan di sekitar tuh, seolah-olah, eee, memang waktunya tidur. Meskipun kita siang hari, nih. Contohnya kayak, eee, Mbaknya kayak sif malam, nih. Kayak, dulu kan pernah sif malam, ya.
Oh, internet. Iya. Heeh, iya. Ah, gitu. Iya i Berarti harus tidur kan tuh, siang-siang. Heeh, iya iya.
Siang harus tidur, kan. Keadaan kan harus gelap tuh, ya. Nah, jadi kayak Mbak tuh harus tutup semua, kayak, eee, hordengnya ditutup, terus pokoknya, bikin suasana kamar tuh, jadi gelap banget, aja. Nah, jadi itu tuh, eee heeh, tubuh jadi ngerasa kayak memang itu malam hari, kayak gitu. Jadi memang waktunya istirahat.
Iya, dong. Iya. Heeh. Oh, iya. Iya, mmm. Heeh, bener ya, jadi kita heeh, menggiring opini ke diri kita sendiri, nih. "Oh, nih waktunya tidur, udah gelap dan malam, nih," gitu kan, pura-puranya. Oke oke. Iya, bisa juga sih, ya.
Heeh. Mhm. Iya, heeh. Kalau bisa ditutup, gitu, matanya. Pakai, apa itu, kayak penutup mata ya, kayak gitu. Heeh heeh.
Heeh, bener. Oh iya, bener. Itu tuh, ada tuh, online. Nah, siap deh, nanti aku beli juga, tuh. <laughs> Oke.
Ha, iya bisa, tuh. Kalau bisa hindari ini ya, Mbak, hindari kayak obat-obatan, gitu. Kayak gitu jangan, sih. Lebih baik di heeh, bener. Lebih baik dilatih aja.
Mmm? Oh, iya, ya, nggak bagus buat kesehatan ya, heeh. Coba dengan cara-cara yang heeh, yang alami aja tanpa minum yang aneh-aneh, gitu ya, Mas, ya? Atau mungkin, ya, mungkin, dibantu sama ini nggak papa, kali ya, kayak aromaterapi, gitu misalnya kan, dalam kamar. Yang bikin rileks, gitu ya, heeh. Iya sih, bener bener, ya. Tapi memang ya, kalau kita heeh, kalau kita mau hidup sehat ini tuh, memang usahanya itu, ya dari kita sendiri, gitu ya, Mas, ya. Jarang nih, yang dari teman atau keluarga, gitu kan. Pasti tuh harus motivasi diri kita sendiri dan kita yang disiplin, gitu ya, Mas, ya. Kita yang cari usaha sendiri, caranya seperti apa, gitu kan. Nah, sama sama ya. Aku juga nggak ada sih, ya. Misalnya kan, paling kalau keluarga kayak, "Ih, kamu minum yang manis terus. Udah ah, jangan minum gula-gula terus," paling aku sekedar kayak, "Iya iya," gitu aja, kan. <chuckles> Kita nggak dengerin, gitu kan. Iya. Heeh.
Mhm. Iya iya, bener. Ah, itu nggak apa-apa, sih. Heeh. Iya. Mhm. Ah hah. Sebenernya kalau heeh? Iya, betul. Heeh heeh. Ah, betul, setuju. Iya iya. Setuju setuju setuju. Hah? <laughs> <chuckles> Iya, betul, sih. Mhm mhm mhm. Apalagi kalau jam tidur, ya. Kalau misalnya temen-temen aku tuh, biasanya, bukan ngajakin tidur cepet, gitu. Apalagi, eee, kalau besoknya libur. Malahan, malah jadinya, eee, ngajakin main terus, nih. Main game, gitu, sampe malem, kayak gitu, kalau temen-temen, sih. Heeh, kecuali
Iya. Iya, kan? Bener bener. Jadi pentingnya tuh, harus motivasi dan keinginan dari diri kita sendiri, gitu kan, hidup sehat. Kan, kalau sehat, ya buat tubuh kita sendiri, gitu ya, Mas, ya? Heeh, biar fit, gitu kan. Nah, bener bener, sih. Iya, heeh.
Mmm. Iya, betul. Heeh heeh. Mmm. Iya. Nah, aku mau nanya nih, Mbak. Kalau misalnya peran keluarga nih, Mbaknya. Itu, eee, berpengaruh nggak sih? Eee, barangkali Mbaknya kayak udah berkeluarga, nih. Jadi kan, eee, Mbaknya harus bangun pagi ya, entah itu menyiapkan, eee, untuk suami Mbak, atau misalnya untuk menyiapkan, eee, anak-anak, kayak gitu. Nah itu, eee, berpengaruh nggak, sih?
Heeh, ya. Iya, heeh. Mmm. Oke. Kalau aku sih, ya, peran yang seperti Mas bilang tadi nggak terlalu, gitu ya. Tapi sih, paling secara alami aja, gitu ya, Mas, ya. Mungkin nih, karena misalnya sih, di akhir pekan, gitu ya, kayak Sabtu atau Minggu, gitu kan. Nah, orang di rumah aku tuh, kayak keponakan itu kan, yang paling rajin, tuh, ngajakin ke, eee, CFD, misalnya gitu kan. Atau ke area-area yang orang sering olahraga, misalnya fasilitas taman di kota, gitu kan. Nah, eee, terus atau misalnya nih, di tepi pantai gitu kan, jalan pagi. Nah, itu sih, paling. Jadi dengan heeh, jadi otomatis, karena mereka ngajakin keluar, ya udah, aku jadi kebawa, kan ya, jadi ikut olahraga juga, gitu kan, pagi-pagi atau ke CFD. Nah, paling di situ aja sih, peran keluarganya. Tapi yang mereka benar-benar kayak nyinyir yang nyuruh, "Jangan, eee, makan goreng-gorengan, jangan makan mi instan," nah, kayak gitu nggak ada, sih. <chuckles>
Heeh. Oh, nggak terlalu. Mmm. Iya iya, ya? Heeh? Iya. Hmm. Oh. Iya, ya. Oke. Heeh heeh heeh. Mhm, hmm. Wah, seru juga, ya. Heeh. Heeh heeh. Oke. Iya. Mmm, hmm. Iya. Oh, nggak ada, ya. Kalau aku ada sih, Mbak, kayak, eee, peran teman teman dekat, kali ya. Jadinya karena memang udah ngelihat kayak tubuhku tuh, udah kayak, udah nggak kelihatan nggak sehat ya, mungkin udah di atas rata-rata, gitu, eee, berat badannya. Jadi, dia tuh kayak nyuruh, "Ah, lari dong!" Gitu ya, atau, "Olahraga dong, biar ini," gitu, "turun berat badannya," gitu.
Iya, nggak ada. Oh, ya? Heeh. Iya iya. Heeh. Ah, heeh. Kasih semangat, dorongan, ya.
Heeh. Ya tapi, eee, mungkin karena teman dekat, ya. Jadi, ngasih dorongannya dalam bentuk ejekan, gitu ya. <chuckles> Oh, ya nggak apa-apa, aku nggak ini, sih. Mhm.
Ah, oke oke. Ah, oke. Ya nggak masalah sih, ya, karena teman dekat, gitu kan. Niatnya dia baik, gitu ya, Mas, ya? Oke oke, wah. Mhm. Waduh, menarik sekali, nih. Iya, waduh menarik sekali obrolan malam ini. Makasih lo, Mas, sudah berbagi info dan tips. <chuckles>
Iya. Emang nggak apa-apa, sih. Aku nggak ambil hati juga, gi Mmm. Iya, ya ya ya. Ah. Iya, sama-sama ya, Mbak. Sampai malam ya, sampai jump sampai ketemu lagi.
Iya, Mas. Iya, malam, jumpa lagi.